Belum pernah, Bang, makanya aku kayak baru kepikiran kan soal ini, dan menurutku itu sangat-sangat bisa dicoba sih. Karena kan, eee, aku juga penasaran ya, dengan jawaban dia ketika memang kita obrolannya tuh serius banget gitu ya, biar aku tuh tau sebenarnya, eee, sekarang definisi kasih sayangnya dia itu sebenarnya bagaimana? Dan mungkin aku bakal nanyain juga nih, alasan yang, Abang, bilang tadi kalau, eee, apa bukan alasan, pertanyaan, eee, kenapa bisa, eee, s sesayang itu, mungkin cara nyampaikannya ke anak itu bisa sesayang itu tapi ke aku enggak mungkin gitu kali ya. Tapi menurut, Abang, normal enggak sih, Bang, kalau, eee, aku kayak ngerasa s "cemburulah" ya tanda kutip ya, eee, ke anak ku itu wajar enggak, sih?
Betul. Iya. Betul. Ya, betul sekali. Oh, betul.